Iya Kak jadi yang aku pelajari banget itu, komunikasi, ini harus jelas, gitu. Jadi bener-bener ya, karena kan kerjanya tuh banyak orang ya Kak ya, jadi tadi pelatihnya aja tuh ada 4 orang gurunya, terus ada tim, eee, medianya gitu, kayak
Mhm. Oke. <chuckles> Pasti ya. Heeh. Oke. Oke. Oh ada tim media juga ya Kak? Mhm. Untuk apa tuh Kak? Heeh.
Iya bener Kak, yang nanti untuk ngerekam, bantu ngerekam gitu, bagusnya ngerekam bener bener Kak jadi kan, eee, ini ya, lombanya tuh online kebetulan kan, terus nanti tuh harus direkam dan diedit, terus dipilih gitu kan Kak, jadi tuh, eee, kami tuh nggak bisa tuh Kak istilahnya mengesampingkan yang ngurusin kamera dan lain-lain atau timnya dia gitu. Iya
Oh, setiap latihan juga direkam Kak? Oh. Oke oke. Mmm, oke. Apa tuh? Oh, ngurusin media. Oh berarti bentar Kak, tadi tuh lombanya tuh dikirim nanti videonya, seperti itu ya? Oh oke oke Kak, lanjut Kak, lanjut, mmm, penasaran nih. <chuckles>
Iya, bener Kak. Jadi itu tuh, eee, pokoknya kalau rapat, ya dia harus tau kayak gimana, kayak gitu. Gak gak bisa nih mentang-mentang, ah itu mah nanti cuma ngerekam doang nanti, eee, apa, cuma bantuin iya kayak gitu, itu enggak. Jadi bener-bener harus diajak rapat, diajak diskusi, kuis yang akan dibawakan tuh ini, nah nanti temanya seperti ini dan properti yang dibutuhkan itu apa aja? Kayak gitu.
Oh. Ya ya ya ya. Nah. <chuckles> Bisalah gitu misalnya. Heeh. Oke. Mhm. gitu ya Kak. Mhm. Oke. Mhm.

Ya berarti ada ya, proses komunikasi ya, biar kita satu suara dan satu pemaknaan ya kan Kak, oke. Nah terus Kak, mmm, kalo misalnya, mmm, aku juga mau nanya nih. Ada nggak sih Kak, misalnya kan, kita kan banyak kepala dan banyak pendapat juga ya Kak di dalam kolaborasi tadi tentu kan, nah itu bagaimana Kak menjaga kayak agar kita tuh, kolaborasinya tuh tetap sehat, dan produktif tentunya. Kayaknya kalau bisa tuh, minim drama tadi gitu Kak. Nah kalau Kakak tuh, ada nggak cara-cara tertentu, apa, misalnya mengadakan meeting, sama 4 empat guru tadi, atau banyak-banyak berkomunikas,i Itu ada cara-cara tertentu nggak sih, kalau Kakak? Gitu.
Betul. Iya. Iya. Benar Kak. Harus banyak meeting, harus banyak rapat, gitu kan, harus banyak ngobrol. Pokoknya tuh kita terbuka dan kita enjoy aja, gitu. Pokoknya tuh harus enjoy. Apapun, nanti— dan kita lebih membalikan ke siswa juga sih Kak, "Kamu nyamannya yang mana?". Nah akhirnya kalau udah dibalikkan ke siswa kan nggak— kitanya nggak nggak ini ya iya. Terus tuh, satu lagi Kak yang penting, konsumsi. <chuckles>
Heeh. Betul. Oke. Mhm. Akhir. Heeh. Hmm. Oh! Siswa yang milih ya? Heeh. Apa tuh, oh, kenapa tuh, konsumsi kaitannya dengan produktivitas dan, apa tadi, proses yang, mmm, halus, apa yang smooth jadinya gitu, apa?
Iya, jadi Kak, kalo misalnya, eee, lagi tegang nih, pas udah project-nya lagi syuting, gitu kan—
Heeh. Oke. <chuckles> Oke, terus apa?
eee, atau mungkin lagi latihan, capek kan ya Kak. Biu udah capek ngajar, terus misalnya tuh, eee, apa, kayak tadi ada beda pendapat, ada apa. Nah, kalau ada konsumsi nih Kak, istilahnya kayak perut kenyang. Itu pikiran juga jadi jernih. Gitu loh Kak. <chuckles>
Heeh. Betul. Hmm. Oke. Asik, perut kenyang, hati aman gitu juga ya Kak? <chuckles>
Betul, betul banget. Jadi, yang nggak perlu ini lah, yang gimana konsumsinya. Kayak, cuma sekedar misalnya es kopi, kayak gitu. Kue— iya. Kue yang kue jajanan pasar. Kayak gitu aja tuh, udah seneng gitu.
Nah— heeh. Weh, oh es kopi, gitu ya Kak? Eh. Heeh. Ternyata berpengaruh juga ya Kak, oke oke. Nah, terus, Kak dari tadi kan proses kolaborasinya yang Kakak lakukan. Ada nggak sih Kak, nilai-nilai kehidupan lah gitu Kak yang didapatkan dari proses kolaborasi, tentu kan tadi ada gesekan, ada drama, ada masalah juga. Nah tapi, apa nih Kak, hal-hal yang mungkin bisa Kakak petik gitu, mungkin, eee, apa ya, gotong -royongnya, kebersamaannya, atau mungkin ada hal-hal lain yang Kakak temuin tuh Kak. Boleh itu dibagikan Kak.
Iya benar, benar banget. Gitu.